Aber ich finde, wenn man irgendwie 13 oder 14 ist und dann noch mit zehnjährigen befreundet ist, das ist 'n bisschen komisch irgendwie. Ja, also wenn man wenn man sich vorher nicht schon gekannt hat, ne? Also, wenn man sich vorher schon gekannt hat, dann okay, das ist dann natürlich ähm, das man ist ja so aufgewachsen. Aber aber wenn ich doch 14 bin, dann also, ich fände das 'n bisschen komisch, wenn ich mich dann mit zehnjährigen anfreunde.
Find ne? Findest du? Ach so, okay, ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ko kommt auf die Situation an, würde ich mal sagen. Zum Beispiel, wenn ihr wenn du jetzt aufm Spielplatz bist und ne, 14 ist jetzt 'n bisschen alt für 'n Spielplatz, aber ich sage jetzt mal ähm
N Ja, aber die waren ja 14. Also, die waren so 13, 14 und mein Bruder, der war definitiv jünger als 10. Also, der wär wie so 8 oder 9 oder so. Ja, des deswegen irgendwie war das ko
Noch jünger als 10? Oh, okay. Ja. War der irgendwie besonders gut in irgendwas? Also, manchmal ist es ja auch so, du wirst von Ältern Älteren akzeptiert, wenn du jetzt, äh, in 'ner Gruppenaktivität so wie Fußball oder, ähm, Skateboarden oder so was w wenn du da drin gut bist, isses Alter wiederum egal, ne?
Ja, mein Bruder war so d M mhm. Ja, also mein Bruder war halt extrem gut in Sport. Also, er war halt ri er war einfach ich weiß nicht, aus dem hätte richtig was werden können, wenn er vernünftig gefördert worden wäre. Und vielleicht, wenn er an dem also, äh, ich glaube, er hat halt irgendwann
Ja. Vielleicht hat's daran gelegen
Ja, das das kann sein.
dass die dass die mit dem e also dass, wenn die zum Beispiel jetzt Fußball gespielt haben, war er ak akzeptiert, weil er's gut konnte. Weißt du, was ich meine? Als Jüngerer schon. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Also, das gibt's ja heut noch so, ne? „Der ist voll gut! Und der“ Also, wir hatten da auch so einer im Ort, der sehr gut war, und der hat auch alle Altersgruppen mitgespielt so im Training also, oder ne? Ja.
Ja ja. Mhm. Aber Mhm. Ja, okay, das kann sein. Ja. Dass er ansonsten hatte ich noch gedacht, dass er vielleicht, ähm dass es die älteren Geschwister von manchen seiner Freunde gewesen sind, und, dass die deswegen den kannten, und das irgendwie lustig fanden, dass er dann dabei ist. Aber ich weiß nicht also, weil, das was ich tatsächlich in ähm, in den letzten Monaten so 'n bisschen reflektiert hatte für mich, war, dass damals als Kinder, äh, wa war das immer so, dass mein Bruder immer so dargestellt wurde als so total stark und so. Und wenn ich mir ja jetzt mal so achtjährige Kinder angucke, dann denke ich mir so: „Die haben ja niemals im Leben irgend 'ne Chance.“ Ja, das ist ja 'n totaler Witz! So, und deswegen irgendwie finde ich das dann auch komisch, dass ihm das aber so von diesen Älteren so vermittelt wurde.
Das kann auch sein. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja ja ja. Was 'n Würstchen. Ja. Ja.